1 lagu. Hmm.
Mhm. Yang diputar terus, yang favorit, gitu?
Booster terus, ya? Oh Avenged Sevenfold nggak?
Mhm. Oh. Oke oke oke.
Nah, itu, nah, aku tuh suka banger banget dengerin lagu mereka yang judulnya itu Dear God, tuh kayaknya semua orang tau, deh.
Aw, tahu tahu, tahu karena cukup populer, ya.
Tahu,e tahu Dear God kan? Terpopuler? Iya, itu. Itu sih yang aku sering dengerin, gitu kan. Terus kalo aku pengen kayak semangat, gitu kan. Tau nggak, eee, WWE gitu? Eee, John Cena, John Cena.
Pernah dengar. <chuckles> Tap Mmm.
Pernah denger nggak? Pernah denger kan John Cena, pegulat lah, intinya kan. Nah, itu juga mereka tuh kan punya, eee, eee, lagu tema dari, eee, acara itu kan, judulnya tuh The Time is Now. Jadi iramanya tuh kayak nge-beat banget, gitu kan, bikin kita semangat juga, gitu. Itu sih, yang sering aku dengerin akhir-akhir ini.
Oh, tapi tetep ya, dengan yang, mmm, nada yang nge-beat tadi, kalo aku liat-liat ya, dari contoh-contoh yang kamu kasih, mhm.
Iya, heeh, karena memang aku juga butuh, eee, motivasi juga kan, buat ya menjalani hari, kerjaan-kerjaan kantor misalnya kan kalo kita dengerinnya ngantuk-ngantuk kan, bikin bikin tuh kita jadi males juga. <chuckles>
<chuckles> Betul, betul. Mmm, kalo boleh tau nih, ada nggak sih, mmm, 1 lagu nih, yang mungkin, mmm, punya momen penting di hidup kamu, kalo dengar tuh kayak jadi berkesan gitu, selain yang Avenged Sevenfold ya, tadi. Mungkin untuk, mmm, lagu untuk meningkatkan mood harian. Kalo yang tiba-tiba pas denger, "Ih, kayaknya memorable deh", gitu, ada nggak?
Mmm. Iya. Mhm. Oh, kalo yang memorable, ya?
Hmm.
Ada 2 lagu sih, yang pertama ya dari Avenged Sevenfold juga, sih. <laughs> Iya ad bener beda beda judul iya ini judulnya Betrayed, itu setiap kali aku dengerin itu lagu ya, selalu aku tuh terlempar kayak kembali ke kelas 1 SMA sih, soalnya waktu lagu ini, eee, diputar pertama kali, di headset aku, kan waktu itu aku tuh lagi naik motor sebenernya, lagi ujan-ujanan, gitu. Nah, iya jadi setiap setiap kali aku denger lagu itu sekarang, aku pasti flashback lagi, itu kilas balik lagi ke masa-masa itu wak waktu aku lagi naik motor ujan-ujanan bareng temen.
Oh, ya, boleh. Oh, wah, tapi beda judul, ya? Mhm. Oke.

Tips-tips yang harus diterapkan ya, paling, pertama kan gini, kita tuh pilih lagu itu pasti sesuai genre kita kan, genre apa sih kita senangi gitu kan, itu pertama sih ya. Tapi, kalo pembahasannya itu nyari sesuai mood, mungkin kita bisa sesekali keluar dari zona nyaman, gitu. Jadi kita nggak harus selalu dengerin jenis lagu yang kita suka gitu, tapi karena ada kepentingan yang kita cari, gitu kan. Dan kepentingan yang kita cari saat ini tuh kan mungkin, pengen misalnya lagi kerja gitu kan, pengen nyelesein kerjaan, mungkin kita bisa cari musik yang nge-beat, gitu kan. Tapi kalo kita mungkin, pengen santai, coba kita dengerin jazz, gitu. Jadi, ya oke kalo kita olahraga kita bisa dengerin jenis musik yang namanya fong gitu, itu jenis musik dari Brazil kalo nggak salah. Nah, itu tuh sering dipake orang buat lari atau nge-gym, gitu. Jadi, bisa dibilang setiap genre musik tuh ada penempatannya masing-masing sih.
Mmm. Oke. Mmm. Oke, berarti yang paling pertama, itu pilih genre musik yang memang sesuai dengan aktivitas ya.
Ya, benar banget, sesuai aktivitas kita heeh.
Wat Jadi kalo kita udah milih genre musik yang sesuai, itu, tentunya bisa meningkatkan, e suasana hati atau mood ya. <tsk> Oke, eee, makasih banyak ya udah, e ngobrol-ngobrol sama aku, e beberapa menit tadi. <chuckles> Aku banyak dapat pencerahan, dapat informasi juga dari kamu yang yang sepertinya sangat, mmm, apa, sangat profesional lah di bidang musik. Mungkin, mmm, cukup <chuckles> cukup dulu ya untuk ngobrolnya. Aku lagi buru-buru, nanti kita sambung di lain waktu. Terima kasih sebelumnya.
Benar banget benar banget. Iya, sama-sama. Mhm. <chuckles> <chuckles> Terima kasih. <chuckles> Terima kasih terima kasih. <chuckles> Iya. Mhm. Iya sama-sama, sa sampai jumpa.
Oke.